Ja, schon, ja. Direkt da an den an den gedeckten Tisch zu setzen, ja, das ist halt bisschen frech, ja.
Ich finde es nicht gut. Also, ich meine, gut, es ist halt s sind Kulturen, aber
Ich auch nicht. Sollte s sollte erst so 'ne Überleitung geben, dann ja.
Ja, so. Gut, in Frankreich gibt's halt den Aperitif, dann gibt's erst mal so 'n kleines Gläschen, keine Ahnung, 'n 'n Weißwein oder was weiß ich oder du kannst natürlich auch 'n 'n Traubensaft trinken oder was und, ähm, und dann gibt's ki 'n kleines Häppchen dazu, oder Chips, oder irgendsowas, ja. Das ist natürlich gar nicht die Kultur von Deutschland, dass man vor dem Essen was isst. <chuckles>
Ja. Genau, ja, ja, ja. Ja. Mhm.
Aber, ähm, ich finde das eigentlich 'ne ganz gute Sache, dass man sich so ja, dass man erst mal sich so näherkommt, weißt du, so langsam, ja.
Na ja. Ja, richtig, finde ich auch.
Ja.
Finde ich auch wichtig, ja.
Ja, ja, aber gut. Äh, und du selbst? Hast du selbst mal so, auch manchmal Probleme, pünktlich zu sein?
Hm, seltenst eigentlich, muss ich sagen, ja. Also, ich bin eigentlich schon ein pünktlicher äh, pünktlicher Mensch und finde es auch wichtig, dann einfach pünktlich pünktlich auch, äh, zu kommen und ja, also, finde ich schon schon echt wichtig, dass man das auch frühzeitig lernt.
Ja, ja, ja.
weil weil das einfach was mit Anstand zu tun hat, finde ich, ja.
Ja, ja, stimmt schon auch, genau und ich meine, es gibt ja auch, äh, wirklich ähm, wie soll ich 'n sagen
Also ich meine, für was macht man sonst 'ne Zeit aus, ne? Da kann man's ja grad bleiben lassen.
Ja. Ja, na klar. Also, da muss man kann sich ja auch vorbereiten einfach, ne? Also, die Zeit, man ich ich denke oft so in so 1/4 Stunde, 10 Minuten. Also, dass ich dann sage dass ich mir halt überlege: „Der Weg ungefähr, da brauchst du, wenn's gut läuft, 5 Minuten, wenn's schlecht läuft, 15 Minuten“, ja, weil da ist ja mal Stau oder sonst was, ne, gibt's ja immer so verschieden und dann muss man das halt einplanen, würde ich mal sagen, ja. Auch so diese, ja, unvorhergesehenen Sachen, ne?
K richtig, ja. Mhm. Ja, richtig, richtig, richtig, ja. Ja, absolut, ja.
Wenn dann ja, ja, genau. Und dann ja, also ich meine, mir ist es natürlich schon passiert, dass ich j etwas zu spät gekommen bin, aber sehr selten. Also, ich ich versuche dann doch schon, pünktlich zu sein und, ähm ja.
Mhm. Sehr gut, ja.

Denke, das ist auch echt echt entscheidend, ja
Mhm, ja, ja.
dass man da mal, ja, wirklich
Auf jeden Fall. Ja, ich meine, auch Schule zum Beispiel, ne? In der Schule damals, äh, bist du da auch zu spät gekommen oder warst immer pünktlich?
Ja. Da war ich eigentlich recht pünktlich, muss ich mal sagen, ja.
Ja, okay. Und und j ja, ich denke, ich war nie ich war als ich in der Grundschule war, war meine Schule vor der Tür, also gegenüber. Ich musste nur <chuckles> und dann dann kam's manchmal vor, dass ich zu spät war. Aber eigentlich, nei nicht so wirklich. Ne, eigentlich war ich da eigentlich schon immer da. Ich meine, du brauchst ja da wirklich noch nicht mal 5 Minuten, ne? <chuckles> Sehr witzig. Also, das war natürlich praktisch. Und das Gymnasium war dann auch sehr nah. Also, da war ich in
Und du? Und da warst da warst du immer unpünktlich, oder? Mhm. Ja.
Das war, glaube ich, 1 Kilometer entfernt von mir so, ja? Oder vielleicht so 800 m. Also, ist ja wirklich ganz nah, ne?
Okay. Ah ja.
Ne, ich war eigentlich eher immer pünktlich. Mhm. Ja, ja.
Mhm. Na, sehr gut.
Und bei dir, die Uni? Musst du ja auch dann bei den Kursen musst du ja auch pünktlich sein, ne?
Das stimmt, ja, ja, ja, richtig. Bin ich aber eigentlich auch immer pünktlich, muss ich sagen. Manchmal dann auch unpünktlich, wenn man eh weiß, der Professor kommt selber nicht pünktlich.
Mhm.
Ja, dann komme ich da auch bisschen un unpünktlich, ja. Aber in der Regel bin ich da schon

Aha, ah ja so nach dem Motto: „Das Beste kommt zuletzt.“ Ja.
Ja, ja, ja, genau. <chuckles> Ja, ja, ja. Na ja. Glaubst du, dass es Unterschiede gibt auch in den Kulturen dann?
Okay. Ja, ja. Okay. Ja. Ja, ja. Ja, ich denke denke denke auch, ja klar. Manche Kulturen
So im Bezug auf Pünktlichkeit?
ja, sind da, glaube ich, dann eher, unpünktlich, ja, in in in gewissen Ländern, ja? Das ist dann halt 15 Minuten. Ne, die sind da nicht so streng wie wir Deutschen da mit der Zeit, ja, wo wir dann
Die sehen's nicht so streng, ne? Ja. Die Deutschen sind vielleicht wirklich von der Kultur her eine der strengsten Kulturen, ne, die's wahrscheinlich gibt, ne? Ich weiß nicht, wie's so in Skandinavien ist, kann ich dir jetzt nicht sagen. Warst du da schon mal?
Mhm. Mhm. Hm. Das weiß ich ne, war ich jetzt bisher noch nicht.
Ja, ja.
Mhm.
Äh, aber von den Deutschen sagt man ja, dass Pünktlichkeit ja wichtig ist, ne? Auf jeden Fall. Ja.
Mhm. Ja, definitiv. Ja. Ja. Ja.
Ja, ganz klar. Also, hier in Frankreich gibt's so diese Viertelstunde, diese wie nennt man das? So 'ne Art, äh
Akademisches Viertel. <chuckles>
<chuckles> Ja, irgendwie so. <laughs> Z wo man sagt: „Okay, Viertelstunde ist in Ordnung.“ Ja, so. <giggles>
Ja. Ja. Okay, ja.
Ja, so da ist man dann noch tolerant.
Aha.
Ja, ich kenne nur diese diese Einladungen in Deutschland, was ich überhaupt also, jetzt ich wohne ja in Frankreich, habe auch natürlich so 'n bisschen die Kultur 'n bisschen adoptiert. Und, ähm, wenn man einladet, ja, zum Essen, und dann gibt's erst 'n Aperitif, dann i dann ist man erst so weißt du, bevor man isst. Aber in Deutschland, finde ich, hat man manchmal diese Kultur, dass man dann eingeladen wird zum Essen und dann setzt man sich sofort an den Tisch und es wird gegessen. Und das das finde ich unschön. Das mag ich nicht. Ne, das finde ich absolut ähm, wie soll ich 'n sagen? Da fehlt irgendwie so 'n Vordings, weißt du, so.
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Ja.
Kennst du das auch?